Sence kıyı ve deniz korunmasında bireyler kendileri nasıl katkıda bulunurlar bu duruma?
Aslında, eee, gerçekten çok önemli bir konu. Eee, şu anda, eee, çevre bilincinin çok, emm, daha yaygın olduğunu, eee, düşünüyorum bir 10 yıl öncesine nazaran. Fakat bir o kadar da atıkların, eee, denizlere, eee, fazlala denizlerdeki atıkların fazlalaştığını da düşünüyorum, yani.
Hı hı. Fazlalaştı. Evet. Eee, peki aslında, eee, kıyı ve denizleri korumak derken, eee, biraz bunun tanımın, eee, yapalım istiyorum. Çünkü bazen insanlar, hani, hiç oralı bile olmayabiliyorlar. Kıyı ve deniz. Sanki, eee, böyle, ımm, etrafımda yoksa o çöp o, eee, kirlilik beni ilgilendirmez. Orası kirleniyorsa başka yere giderim, eee, gibi, hani, biraz, emm, daha kendileri merkezli düşünebiliyorlar. Eee, neden, böyle, düşünmeli bir insan? Kıyı ve denizlerinin korunmasına ya da çevresinin genel, eee, temizliğine korunmasına n neden önem vermelidir? Ne söylerdin böyle bir insanla karşılaşsan?
Hı hı. Evet. Hı hı. Imm, yani, şöyle, iii, o anda, eee, senin yaptığın bir kirlilik, mesela kıyıda, işte, ımm, hafta sonu gittin, dinlendin, eğlendin, bir sürü çöpün oluyor, plastiğin oluyor. <swallows> Onları, işte, ıs özellikle sigara izmariti, inanılmaz şekilde, böyle, kıyılarda bulunabiliyor. Yani, senin arkandan neden biri gelip temizlemek zorunda kalsın? Yani, bunu biraz insanın düşünmesi lazım. O plastik yüzyıllarca yıl, ııı, doğada kalıyor ve, eee, hani, yok olmuyor. Iıı, bu gerçekten çok önemli ve, hani, eee, kıyılardaki pisl pislikten, yani, oturduğun yerde rahatsız olmuyorsan da şunu düşünmek lazım, eee, bu denize giden her şey denizdeki bütün canlıları aslında yok ediyor, yani. O plastikler, işte, eee
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Besin olarak algılıyorlar.
Tabii. Besin olarak algılıyorlar. İşte, yutup boğazında kalan, işte, ölen, zehirlenen, onlarla beslenmeye çalışan ve gerçekten de aslında, eee, bir katliama neden oluyorsun, yani, sadece plastik de değil, atık bir sürü. Tabii.
Hı hı. Evet. Biraz pasif de olsa o kadar insanın, eee, aynı, eee, yani, 1 günde çıkan atık sayısı aslında, hani, ben, ımm, ne yapabilirim ki, demekten ziyade o, eee, büyük çöplüğe, büyük, eee, kirliliğe katkısını görmesi, fark etmesi çok önemli burada.
Tabii. Çok önemli gerçekten de. Yani, benim başıma bir olay geldi. Eee, onu paylaşmak istiyorum aslında, yani, o kadar, eee, kızdığım ve o kadar aklıma geldikçe, eee, tiksindiğim bir şey ki. Eee, yazın, işte, şeye gittik çocuklarla birlikte, işte, Yunan Yunanistan'da bir tane, eee, eee, şehre gittik. Eee, denize giriyoruz, geliyoruz, çok da seviyorum, yani, böyle, Kavala'da bir yerdeydik. Eee, yüzüyoruz. Çok güzel bir yer. Geçen sene gitmiştik. Harikaydı. Bu sene de yine tekrar etmek istedik.
Hı hı. Evet. <chuckles> Ne oldu? Hı hı. Ya! Çok iyi. Hı hı.
Kızım geldi. "Anne" dedi, "Çok kötü bir şey oldu" dedi. "Ne oldu?" dedim, "Bir şey mi ısırdı?" "Anne" dedi, "Taş zannettim suyun içinde" dedi, "Elimle sıktım" dedi. "Hâlbuki" dedi, "Kakaymış" dedi. Ve, yani, muhtemelen <chuckles> insan kakası, yani, kocaman bir şey ve kocaman bir parça daha var. "Anne" dedi, "Çok kötüyüm fal" Yani, düşünebiliyor musun, sahilde, çocukların oynadığı yerde, kocaman böyle bir pislik var ve o su ağzına giriyor, yani, senin. Ben, gittim hemen bir tane şey buldum, işte, orada bir sahilde, iii, bir ma şey vardı restoran gibi, kafe gibi bir şey vardı. Hemen gittim çöpünden 1 tane bardak çıkarttım. Gittim, onu suyun içinden, eee, bardakla çıkarttım attım. Bir 5 dakika geçti, 1 tane daha gördüm.
Ne? Hıı! Ah! Çok üzücü olmuş. <chuckles> Hıı. Evet. Çöp poşeti gibi mi? Hı hı. Hıı. A, a! Evet, çok ilginç. Yani, aslında ne kadar, ımm, böyle, eee, yani, gözle görülür de bir şey, yani. Hani, sigara izmariti gibi bir şey de değil ve, eee, art arda görmen de, eee, çok üzücü olmuş gerçekten. Aslında tatil deneyiminizi de belki böyle hatırlamak ne kadar kötü. <chuckles>
Evet. Evet. Gerçekten çok üzücü oldu bizim için. Eee, yani, ben, o günden sonra, hani, çocuklar çok tiksindi 1 saat, 2 saat denize giremediler. Farklı bir yere geçmek zorunda kaldık. Ama bu, muhtemelen, eee, yolcu gemileri oluyor ya, böyle, işte, eee, 5 günlük, 6 günlük, hani, tura çıkıyorlar. Eee, bunlardan kaynaklı bir, eee, gemi olduğunu düşünüyorum, orada herhâlde bıraktı, yaklaşınca. Çok da, böyle, sığ bir yerdi, yani. Koy gibi bir yerdi, yani, bırakmaması lazım, ya. O orada ona dikkat etmesi lazım çünkü bir sürü insan var. Hani, bunu çok daha açıklarda akıntıyı hesaplayarak yapılması lazım. Eee, gerçekten çok üzücüydü. Gerçekten çok üzücüydü.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Tabii, tabii ki. Evet. Ne neden kıyıyı seçmişler, değil mi? Ne kadar kötü bir şey? Yani, eğer öyle olduysa. Hı hı.
Değil mi? Yani, sonuçta, hani, kaptanı, bu işi yapan, yani, muhtemelen yüzlerce kişi çalışıyor. O akıntısını hesaplaması lazım.
Tabii, tabii ki oradaki Yani, o onların bunu düşünmesi lazımdı. Hı hı.
Aynen öyle, yani, o yüzden, eee, çok üzücü. Ben, şeye de çok üzülüyorum, eee, mesela, çamaşır suyu kullanımı.
Evet. Hı hı. Evet, onlara da, eee, gelebiliriz. Aslında biraz da, emm, bu çamaşır suyu gibi, hani, eee, biraz daha böyle, eee, şeylere geçmeden önce, eee, biraz turizmden bahsettin. Belki bir gemi, eee, geldi ve belki, hani, onların mürettebatı vs. Şimdi belki mürettebat mı deniyor onlara bilmiyorum ama daha küçük gemilerde, daha küçük tekne, belki. Eee, ama turizm döneminde, eee, bu kirlilik, eee, insan, eee, insanların sayısı arttığı için de, eee, böyle bir kirlilik. Sanki insanlar yanında çöp getiriyor, orada bırakıyor, hani, öyle bir şey değil. O o çöp belli bir yerde çöp oluyor. Yani, insanların, emm, işte, plastik bardakları, işte, plastik kullanımının da azalması gerekiyor tam tabii ama. Yani, bir, eee, eşyaları sonuçta ama işleri bitince çöp oluyor ve, eee, sanki doğa bir öğütücüymüş gibi, eee, doğada bir şekilde, bir yerlerde, hani, gözle görülmezse, eee, kaybolur gibi bir anlayış ortaya çıkabiliyor. Ne kadar yanlış bir anlayış. Emm, turizm dönemlerinden biraz, eee, bahsedebiliriz belki. Böyle, eee, yani, aslında, bir, hani, eee, daha uzaklara gidilebilir gibi bir şey de söyledin bu örnek için ama. Emm, mesela bir gemi yolculuğunda sen nelere dikkat ederdin? 3, eee, 3 örnek verebilir misin bana?
Eee, inan Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Evet. Yani, hiç gemi yolculuğuna çıkmadım. Yani, öyle şey, eee, uzun, 6-7 günlük bir yolculuğa çıkmadım ama feribot 2 saatlik, 3 saatlik feribot, eee, şeyine çıktım. Yani, eee, ben, sigara içmiyorum ama sigara içenlerin <swallows> o izmaritlerini denize atmasına gerçekten katlanamıyorum. Yani, çok üzülüyorum, yani, oradaki, eee, balıklar, is işte, yani, o, yani, 1 tane sigara olarak düşünmemesi lazım, milyonlarca insan yaşıyor bu dünyada. Herkes milyonlarca izmarit atsa, yani, bu denizler, eee, çöpe dönüyor, yani. O, içerideki canlılığı yok ediyor. Bazen ben, belgesellerde de izliyorum, yani, o atıklar yüzünden i e o hayvanlar içinde kalıyor bazı şeylerin. Şişenin içinde kalıyor, sıkışıyor, çıkamıyor. Özellikle kullandığım bir şey varsa çöpe atmam gerektiğini biliyorum en azından gemideysem. Eee, buna çok dikkat ediyorum. <smacks lips> işte, martıları ya da kuşları besleyebilirsin hiç sıkıntı değil ama onlara zarar vermeyecek şeylerin, eee, atılmış olması gerektiğini düşünüyorum, açıkçası.
Daha, evet. Hı hı. Hı hı, mesela. A! Evet. Hı hı. Tabii ki. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet, aslında sonuçta onlara, eee, yani kuşlara işte bir, emm, yemek atmakla, eee, denize çöp atmak birbirinden bambaşka şeyler çünkü onu bir şekilde, eee, doğada yani yiyecek biri bulabi bulabiliyor, bir hayvan onu bulabiliyor. Emm, ama bir plastik öyle, eee, ki zaten şu aralar, eee, okyanusların mikroplastikle, eee, kaynadığını, eee, öğrene öğrenebiliyoruz, evet. Emm, hı hı.
Tabii. Evet. Tabii, tabii. Evet, eee, mesela ben bu deterjan kullanımı için de, eee, bir şeyler söylemek istiyordum.
Hah. Evet on ona gelmek istiyordum ben de. O da çok önemli çünkü. Seni dinliyorum.
Yani insanların, eee, kullandığı evdeki ürünler mesela işte diyorlar ya çamaşır suyu, eee, ben şeye kullanmıyorum, eee, işte mutfakta kullanmıyorum, sadece işte tuvalete döküyorum. E, peki bu çamaşır suyunun nereye gittiğini aslında biraz düşünmek lazım, yani çamaşır suyu nereye gidiyor, yani bu çamaşır suyu denize gidiyor ve sonra sen o denize gidiyorsun. O hayvanlar, denizdeki hayvanlar, eee, buradaki, eee, şeyden, zehirden alıyorlar, yiyorlar, ölmüyorlarsa sen onu yiyorsan balık olarak yine sana geri geliyor. Yani aslında baktığında bana bir şey olmaz elimdekini fırlatayım, ya benden uzak olsun, ne olursa olsun dediğin bir şekilde sana, eee, katta katılarak yani katlanarak geri dönüyor. O yüzden de, eee, bence doğaya gerçekten, eee, zarar ver verildiğini düşündüğümüz hiçbir şeyi, hiçbir şey için kullanmamamız lazım, ne amaçla olursa olsun. Yani plastik olur, işte deterjan olur, eee, ne bileyim sigara izmariti olur, herhangi bir şey neyse, eee, senin zararlı. Tabii ki, onlar bile atmamak gerekli. Yani, eee, gerçekten çok önemli çünkü, eee, dünyanın, ııı, ne kadarı 3'te 1'i kaç 3'te 1'iydi değil mi Yo, 3'te 2'si miydi, sularla kaplıydı. Ha, yani <chuckles> ha 4'te 3'ü, doğru. Yani şeyi düşündüm bir insanın %70'i suydu. <chuckles> Evet, eee, dolayısıyla yani böyle baktığında aslında yani, iii, hani ba önemli bir, iii, yi şeyini kaplıyor yani, iii, büyüklüğünü kaplıyor. Demek ki bu kadar önemli suların olması, eee, dolayısıyla onları temiz tutmak, eee, canlıların bir şekilde hayatlarını riske atmayacak şekilde, eee, önem vermek her, eee, kesin, eee, bence birincil görevi olmalı diye düşünüyorum.
Hı hı. Ha ha. Nereye gidiyor? <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Sen zehirleniyorsun, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Peçete bile. Hı hı. Evet. Evet, ha ha, <chuckles> dört dörtte üçü diye, eee. Evet. <chuckles> Ha ha. İnsanla aynı, evet, emm Hı hı. Evet, evet. Refahını da, evet. Hı hı. Evet. Yani hem aslında, eee, sadece ülke için de değil, genel, eee, dünyadaki, eee, işte insan dışındaki hayvanların da, eee, refahını düşünerek, emm, bunu, eee, algılamak ve hani, biraz daha sanki kendisinden ziyade komşusunu düşünmekle aynı yere, eee, varıyor. Sadece onun daha genişlemiş hâli, kendinden farklı türlere, eee, saygısını da, eee, gösterebiliyor. Emm, aslında böyle, eee, bir zamanda biz, eee, bu mercanların rengini de kaybettiğini, eee, biliyoruz. Eee, atıklardan dolayı artık o, eee, 20 yıl önceki mesela sallıyorum yani, eee, tarihi. Eee, mercanların o, eee, zenginliğini gör görmüyor şu an, eee, dalgıçlar, eee, ve bunların hani, eee, fotoğrafları, eee, da internette gerçekten çok ses getirmesi gerekiyor aslında. Eee, ama bir şekilde, emm, belirli belki devlet tarafından belki, eee, devletler tarafından diyeyim, ııı, belirli, emm, belki biraz yaptırım da, eee, caydırıcı olabilir, eee, ama be emm, bunlar yeteri kadar konuşulmuyor diye düşünüyorum ben de.
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Tabii. Ev Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Eee, bence biraz şey de olmalı. Eee, bu gönüllülük, eee, projeleri, iii, yapılmalı diye düşünüyorum. Eee, bur mesela okullarda, eee, işte çocukları, ımm, her yere götürüyorlar. İşte doğa, eee, öğrensin, işte müzeler gezilsin vs. Eee, evet yani bence müze gezmek çok güzel. Sanatı öğrenelim fakat, eee, geleceğe <swallows> iyi bir, eee, dünya bırakabilmek için, eee, aslında ne kadar da, aaa, kıyılarımız ve denizlerimizin önemli olduğunu gösteren projeler yürütülmeli bence okullarda. İşte çocuk
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Farklı farklı. Hı hı. Evet. Ki çocukluktan, eee, başlayan bir şey. "Ağaç yaşken eğilir." diyerek. <chuckles>
Tabii. Aynen öyle, yani çocukları alıp denize götürüp, işte, nasıl bir gün birlikte, işte, temizlik yapmak, işte, eee, ha hayvanlara zararlı olan şeyleri, ne bileyim, müze gezdirip göstermek güzel ama hani bu ölen hayvanlar, işte plastikten dolayı ölen, işte ya da keskin, ııı, bir şeylerden sadece plastik de değil yani böyle teller, işte cam atıkları, tabii. Onlardan
Hı hı. Evet. Hı hı. Cam atıkları da var. Evet, ııı, ki zaten bu arada kıyıda şunlar da görülebiliyor. Genelde işte yeşil, eee, renginde taş gö ııı, olduğunu, eee, düşünüyor insanlar ama aslında o, eee, etrafı, eee, işte kıyıya çarpan dalgalardan ve hani onun getirdiği taşlardan dolayı kenarları artık sivri olmayan, eee, ve matlaşan, eee, ama daha önce oraya atılan cam atıklar.
Evet. Evet. Yani, eee, hani, onlar taş gibi görünse de cam atıklar gerçekten de ve onlar yok olmuyorlar. O, işte, denizin tuzuyla suyun aşın eee, suyla aşınıp bir şekilde hem farklı şekle bürünüyorlar ama bunları hayvanlar tükettiği zaman ki, eee, çok olası, eee, ve gerçekten, eee, zarar verebilir. Eee, yani, çok önemli ya. Yani, hem besin kaynağımız bizim denizler hem de aslında, yani, sadece şey gibi değil girip güneşlenip denize girmek değil. Yani, eee, baktığında Tabii ki. E, deniz kenarları bu limanlar olan, eee, ülkeler hep, eee, en zenginleşen hep, böyle, eee, eskilere baktığında tabii, tarihte her zaman denizin kenarına kurulmuş kasabalar. Sonradan, e, işte, yukarılara tepelere çıkıyor. Yani, eee, ulaşım denizden, işte, eee, beslenme çok fazla denizden, yani, denizden bir hayat geliyor aslında. Eee, dolayısıyla, eee, herkesin bu bilinçte olup, eee, ben "aman ne olur 1 taneden bir şey olur demeyip" eee, ne kadar çok kişiye bunu, eee, söylersen, iletirsen o kadar çok bilincin yayılmış olur. Eee, ben mesela Tabii ki. Aynen öyle, yani, eee, 5 kişi bur bugün bunun yanlış olduğunu söyler başkalarıyla konuşursa hep beşer beşer bu artar. Eee
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet. Yaşa yaşam alanı evet, yaşam kaynağı, hı hı. Evet. Tarihte de öyledir. Hı hı. Evet. Hı hı. Dememek lazım. Örnek olursun aslında. Hı hı. Evet. Evet, evet. Yani, aslında bir, eee, kolektif bir, eee, bilinç de inşa edilir burada. Çünkü, eee, tam da aslında onu soracaktım, hani, eee, cevabını da vermiş oldun. Aslında bu, eee, bireysel çabalar dallanıp budaklanıp, hani, emm, ünü olan ya da, hani, eee, büyük politika insanlarının, büyük siyasi figür eee, ya da büyük aktörlerin işi olmasından ziyade, eee, belki çocuklara aktarılan, eee, hem bir anlayış hem de, eee, temiz bir, eee, doğa aynı zamanda.
Tabii. Evet. Doğru, doğru. Kesinlikle. O yüzden herkes kendi üzerine düşen görevi, eee, ciddiyetle yapmalı.
Evet, aynen öyle. Eee, bugün senden köyü ve denizlerin, eee, korunması hakkında, temizliği hakkında, eee, ve bunlar nasıl, eee, pratik edilebilir, bunlar hakkında anlattıklarını dinledim. Eee, çok keyifliydi, sohbetti benim için. Çok teşekkür ediyorum.
Benim için de çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim, görüşürüz.
Görüşürüz, hoşça kal.